Đúng luôn, vậy thì nó quá là hợp lý luôn rồi. Vậy thì hông biết là bạn pha cái mắm nêm á bạn, mà có công thức gì hông?
Ừm. Ừm. Ừm, công thức á, công thức thì thật ra thì h hồi đó là mẹ mình cũng có hướng dẫn mình nêm. Xong, sau đó thì, kiểu ừ, đúng rồi, sau đó cái khẩu vị của mình với mẹ mình lại khác nhau. Cho nên bây giờ, cái cái liều lượng gia giảm nó cũng đã không còn giống nhau nữa rồi, đấy. Cho nên là pha một kiểu, mẹ mình pha một kiểu, vậy á. Ừ, đúng rồi.
Ờ, ờ. Có hướng dẫn nghen. Sao, sao? À! Hiểu luôn, ừm. Ủa, vậy á hả? Ủa mà, kiểu như, bạn có nói là hai người khác nhau là khác sao, kiểu như, là mẹ của bạn ăn nhạt hơn hay là sao?
À, hổng phải bạn, thật ra mẹ mình cũng ăn mặn mòi á. Nhưng mà vấn đề là mẹ mình là sẽ nấu cho cả gia đình, mà cả gia đình thì hổng phải là ai cũng ăn mặn như mình, đấy, cho nên là mẹ mình sẽ nấu nó nhàn nhạt hơn xíu. Đúng rồi, chứ thật ra khẩu vị của mình với mẹ mình cũng giống nhau á. Nhưng mà đa số là, ờ, mình vẫn thích tự pha hơn, tại vì mình ăn mặn mà, đấy, kiểu vậy. Ừm, ừm.
Cũng mặn hả? Ờ. Hiểu luôn, ừm. Thì đúng rồi. Vừa phải, ô kê. À, vậy đó hả? Hiểu, hiểu, ừm. Ô kê, ừm, vậy thì hông biết là những lúc mà bạn tự pha như vậy đó, là bạn cần phải chuẩn bị những cái nguyên vật liệu như thế nào vậy bạn?
À, đối với cái món, ơ, mắm nêm á, thì quan trọng nhất là đương nhiên là phải có mắm nêm mà, đúng hông? Đấy, đúng rồi, <laughs> thứ hai là phải có thơm, đấy, thơm đúng rồi, mắm nêm là phải có thơm, không có mắm không có thơm là không phải mắm nêm đâu, đấy. Thơm ở đây là phải bạn phải kiểu như, thơm á là nó hổng phải là thơm ngọt ngây, mình không có được mua thơm ngọt, mà phải là mua cái loại thơm chua ngọt. Đấy, đấy, đúng rồi, đúng rồi. Thì, ờ, kiểu như, nhà nhà ừ, nhà mình á là, kiểu như là, mình hay đi chợ và mình có một cái, ơ, cái cái sạp chợ, cái cái quán quen á, đúng rồi. Thì cứ ra là, kiểu như, người ta thấy mặt mình là, ờ, biết mình là chuẩn bị mua thơm, là cái loại thơm đó để chuẩn bị, ưm, pha mắm nêm. Đấy, là người ta sẽ đưa cho mình, người ta sẽ bán cho mình một cái trái thơm để đúng cái nhu cầu của mình. Đấy, vậy á, ừm.
Ờ há. Chính xác, đúng rồi. Ừm. Thơm, ừm. Không thiếu được, ô kê. Hiểu luôn, ờ. Sao vậy bạn? Ừm. À. À, phải vừa chua vừa ngọt, khó dữ ta, là bạn mua làm sao? Bạn hỏi người ta hả? Hiểu, hiểu. Quen. À, rồi, hợp lý quá. Rồi, tuyệt vời quá rồi, ừm. Ừm, vậy cũng dễ ha. Ô kê, ô kê, còn mắm nêm thì sao bạn? Bạn, ưm, cũng mua hàng quen thuộc hay sao?
Mắm nêm thì, ờ, nó nó mắm nêm thì bạn có thể mua bất cứ đâu, mua chợ cũng có nè, siêu thị cũng có nè. Đúng rồi, trong mấy cái chai nhỏ nhỏ. Đúng rồi, mấy chai nhỏ nhỏ tầm 200-300 mililít gì đó, thì một chai nhỏ nhỏ đó bạn bạn pha một lần ăn là cho tầm khoảng 3-4 người ăn cũng được á. Tại bạn pha ra nó nhiều ấy. Ừm, ừm, ừm, đúng rồi, ăn nguyên chất nó mặn ăn hông nổi đâu.
À, ô kê, chỗ nào cũng được. Ừm. À, cũng được ha. Ờ, cũng hợp lý nha. Ừm, đúng rồi, loãng ra nữa chứ đâu phải là ăn nguyên chất không đâu, đúng hông? Ừm, chính xác, đúng rồi đó. Ờ, vậy thì hổng biết là bình thường là bạn sẽ chọn mua như thế nào ta, là bạn nói là bạn mua cái chai 200 mililít đó hay sao?
Thì, ờm, thí dụ như á mà bản thân mình ăn, mình ăn một mình á nha, thì cái chai mắm nêm đó mình mua tầm khoảng mình hổng nhớ chính xác là nó dung tích bao nhiêu, nhưng mà tầm khoảng hai trăm ba trăm mililít gì đó. Nếu đúng rồi, nếu mà mình ăn một mình á thì mình pha nửa chai. Còn nếu ừm, để mà mình ăn nhiều lần, mà ví dụ như mà mình pha cho gia đình mình á đúng rồi, thì mình pha một cái che mình pha hết một cái chai đó luôn cho một lần ăn, đúng rồi. Còn nếu một mình mình ăn thì mình chia ra nhiều lần vậy á, ừm.
Ờ, rồi sao? Ờ há. Là vừa rồi ha. Ô kê, đó ha, ừm. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Ô kê. Ờ, cũng tùy là người ăn.